そうですね。ご飯と合うおかずの方がありがたいかなっていう感じです。
あ。 そですね。あと、作り置きがたっぷりできて、あと、そうだな、あと、うーん、そうだな、じゃ、挽き肉系でなんか、うんと、そぼろを作っておくとか
はい。 ああ、なるほど。
と、な何がありますかね、なんか そうだな。あとやっぱり、ぱ大豆がすごくお勧めで、その、ね、お肉の代わりに大豆でもいいし、あの、お水って、そうですね、炒め物にも使えるし、うーん、そですね。
あ。 はい。 ええ、そうなんだ。うんうん。 はい。 ああ、なるほど。いや、ちょっと今日いろんな、なんかレシピが聞えたおかげで、すごい、なんかこれから、今までずっとカレー一色、茶色一色だったのが、なんか、かカラフルに <laughs>
え。 ふーん。あ、ね、ちょっとね、すでに、もうね、あの、ね、お野菜はね、慣れてらっしゃるから、ね、きっと、すたたくさんアレンジできそうですね。
なりそうですね。うん。はい。 あ、いや、そうですね。なんかちょきょっと、今日、あの、こうやってご相談させていただいたおかげで、なんか自分の中で、今までその、やっぱ料理カレーの時もそうすけど、こう洗い物して、な待ってる間、このなんかこう、頭フル回転しなきゃいけないみたいなのが、ちょっと、あの、自分の中で、忙しい間に作るっていうと難しいなって思ってたんですけど、ちょっと、今日聞いた話だと、なんか、もうちょっと簡単に、ハードル下げられたなっていう感じがすごく自分の中であって、ほんとに、これから忙しくなったとしても、また忙しくくなったとしても、なんかこれ、この感じだったら、あの、栄養のある料理を自炊するっていう、また、あの、楽しい習慣が取り戻せるなって思ったので、あの、今日すごく助かりました。
うん。 うん。 あ。 うーん。 あ、ええええ。 あ。 ね。 うん。